Ja, ähm, ich wollte mit dir über was sprechen. Und zwar ist es bei mir so, ich reise sehr viel. Und, äh, beim Reisen ist es so, da nehme ich alles irgendwie ganz bewusst wahr. Das ist mir jetzt, ähm, übers Wochenende auch wieder aufgefallen, weil ich 'ne längere Autofahrt gemacht habe und dann hatte ich auch wieder so 'n paar Begegnungen und ich fand die Landschaft so toll. Ähm, aber im Alltag, ähm, äh, na ja, da da geht das halt manchmal so 'n bisschen unter. Vielleicht auch, weil man manche Sachen schon kennt und die sich wiederholen. Ich weiß es nicht genau, aber ich hätte quasi gerne so 'n bisschen mehr von meinem Reise-Selbst im Alltag und ich dachte, da können wir jetzt ja einfach mal kurz drüber nachdenken.
Mhm, mhm. Also, ja, ja, also, wirklich dieses Problem, dass du halt die zum Beispiel einfach ein paar kl die kleinen Freuden sozusagen nicht alle sofort sehen kannst, das ist komplett normal. Also, ich glaube, das ist eine Sache, die man s sich wirklich antrainieren muss. Es ist es ist halt so ein Skill sozusagen. Und da kommt auch meine Frage, damit ich so etwas mehr über dich weiß. Ähm, wie sieht denn eigentlich so normalerweise deine Alltagsroutine aus?
Mhm. Ähm, also, ehrlich gesagt habe ich halt nicht mal so 'ne richtige Routine, weil ich, äh, so 'n bisschen so 'n Lebensstil habe, dass ich alle paar Monate an 'nem anderen Ort bin. Aber es gibt halt schon 2 Orte, an die ich immer wieder zurückkehre. Also, den einen Ort, den mag ich sehr gerne und den anderen Ort, äh, nicht so gerne. Das ist dann eher so, weil ich da irgend 'n Papierkram kurz erledigen muss oder so. Ähm, da fällt mir das sogar am schwersten, ich bin da halt auch nicht so oft. Ähm ja, ich weiß auch nicht, aber gut, wenn man auch wenn man an 'nem neuen Ort ist, wenn wenn man dann irgendwie 3 Monate den gleichen Alltag hat, lässt das ja manchmal 'n bisschen nach. Also, am Anfang hat man das noch ganz doll und dann zum Ende hin nicht mehr so.

Mhm, genau, genau. Das ist, äh, genauso wie du's gesagt hast. Aber ja, stimmt, ich wollt noch 'ne kurze Nachfrage stellen: Ist das also, der Ort, den du nicht magst, ist das so ist das wirklich so, dass du den wirklich nicht verlassen kannst für eine kurze Zeit? Musst du da wirklich?
Also, ich be reise ja super viel, ne? Also, ich bin an dem Ort wirklich nur also, dieses Jahr war ich da halt 'n paar Wochen. Also, ich würde sagen, 1,5 Monate, vielleicht 'n bisschen mehr, 1,5, 2 Monate. Aber, ähm, ja, also, ich habe mein mein Setup jetzt grade so, dass ich im Moment da immer mal wieder dann hin zurück muss. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann und ich habe irgendwann so 'n neuen Ort, wo ich dann quasi zum Beispiel meine Sachen habe und so. Aber im Moment sind die halt noch dort, weil ich noch nicht so den nächsten Ort gefunden habe, wo ich das einfach so regeln kann.
Ah, okay, alles klar. Ist das ist das aber auch wegen finanzieller Sichtweise so, dass du da, ah, in dem gleichen Ort bleibst? Oder ist das wirklich a oder gibt's einen anderen Grund, warum du da wirklich entscheidest, dich einfach da zu bleiben?
Also, ich habe da halt einfach meine Sachen, hm, weil ich keine Miete dafür zahlen muss, dass meine Sachen dort sind.
Oh, okay, das
Also, ich reise ja sehr viel und wenn ich dann irgendwie zum Beispiel jetzt 12 Monate im Jahr 'ne Wohnung miete, in der ich nur, äh, weiß ich nicht, 8 also, in der ich nur 3 Monate im Jahr bin und ich miete die halt die ganze Zeit, um meine Sachen da drin zu haben, das ist ja voll stressig. Also